Э, некоторые люди, чтобы заставить себя, так скажем, мотивировать себя на некие движения, заводят собачек, с с не котиков именно, а собачек. А собачка отличается от кота тем, что, э, <grunts> ей нужен, ам, режим, а, выгула, то есть, а, вольно или невольно, э, с ней приходится выходить, а, ее приходится выгуливать, ну и заодно, а, совершать моцион самому. А вот. Как ты к этой идее относишься?
Ага, ага. Ну да, да. Н-да, я бы с удовольствием, кстати, завела собачку. Ну, какую-то небольшую, конечно, я с уж, чтобы с большой-то собачкой не справлюсь теперь. Но вот какую-то маленькую такую собачонку, да, я бы завела, м, с удовольствием. Единственное, что не знаю, как на это отреагирует муж, надо, наверно, с ним поговорить. Ну, а если он скажет: "Не надо собачку"- тогда <laughs> я ему скажу: "Тогда ты меня выгуливай <laughs> вместо собачки". Так что, ну, вот, может быть, и да, может быть, и он согласится гулять. На самом деле, может быть, о ё, м, м, как раз, э, ему тоже, может быть, не хватает этих прогулок. Ну, хотя он-то работает, выходит из дома. Ну, м. Попробую с ним поговорить, во всяком случае. Мало ли, вдруг он скажет: "Да, я тоже собачку хочу".
Мгм. Мгм. А, да-да-да. <laughs> Как вариант. Ну, здесь вы, н-да. А а, может быть, он захочет совершать, э, прогулки вместе, потому что в любом, э, случае, да, это как, эм, дополнительный шанс для укрепления семейных отношений. Вот можно одним выстрелом попытаться убить 2 зайцев и, эм, более, скажем, тесно общаться в эти минуты. Ну, согласись, нам нам ведь редко, а, удаётся побыть наедине друг с другом. М, сейчас, эм н-да, время такое сложное. Мгм.
Возможно. Ну да, да, да. Ну, это да, это действительно так. Потому что он работает, он уходит очень рано утром, возвращается поздно вечером. И действительно, в общем, мы тока вместе вот за ужином, а за ужином с нами ещё и дети, э, сидят, э, и, в общем, тут какие-то такие мы проблемы в основном детские, ну, детские Понятно, что эти дети уже совсем не дети. Ну, для нас-то они всё равно дети, и в в основном об обсуждаются их проблемы. А мы, на самом деле, вот так, чтобы вместе побыть, это, ну, какие-то тока выходные, может быть, потому что потом он устаёт, идёт спать, а я ещё продолжаю там какими-то своими делами заниматься. То есть, э, даже времени поговорить действительно нет, а вот эти прогулки, возможно, они будут как раз тем временем, когда мы сможем обсуждать какие-то даже наши вот, э, м, проблемы, а не проблемы детей, там, или ещё кого-то.
Ну да. Мгм.